Eee, pengen banget ngegym, eee, cuman itu harus, eee, menyesuaikan waktu ya, waktu aktivitasku kerja dan ngegymnya dimana paling deket, paling paling masuk, paling sesuai buat aku gitu ya. Pengen banget sih ngegym, eee, karena dari penurunan berat badan udah oke. Mungkin goal selanjutnya adalah membuat badanku lebih proporsional ya. Proporsional dalam artian itu gak kurus banget, tapi aku juga gak suka yang badanku, berisi banget sih aku sendiri heeh.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, yang stabil lah ya, tengah-tengah ya.
Mhm.
Oke. Wah, menarik banget sih itu. Ah, nanti kalau misalnya ada tantangan tertentu nih di sekarang ini berarti kira-kira tantangannya apa sih itu yang, eee, kan kalau dulu tantangannya lebih buat mengurusinnya itu kan. Nah, kalau untuk ke depan ini menurut kamu tantangan kamu tuh apa ya?
Tul mhm. Tantanganku lebih ke konsistensi sih sekarang, karena aku udah ngerasa aku udah berhasil kurus jadi gak terlalu ketat sama disiplin makan makanan sehat karena aku nerapin, eee di a di akhir-akhir 6 bulan itu aku udah mulai nerapin cheating day gitu ya, kalo dulu strict banget itu gak ada cheating day. Nah, cheating day ini biasanya aku keterusan tuh kayak misalkan weekend cheating day, eee, Seninnya heeh.
Mhm. Mmm, oke. Mhm mhm. Oh, jadi cheating day tiap hari ya. Oh, oke, iya sih. Iya memang kadang kalau udah sekali lepas tuh bisa efeknya bisa keterusan sih, memang sih. Nah, oke oke oke, wah tapi semoga ini nanti kalau memang berhasil ya aku doain lah yang terbaik semoga, eee, hasilnya bisa sesuai dengan ekspektasi kamu juga dan heeh, dan mungkin ya nanti bisa sharing-sharing lagi ya kalau ada pengalaman baru gimana nih. Tapi aku juga mau apresiasi loh ini kan udah hebat banget ya, tadi kan kamu udah berhasil nurunin berat beban yang cukup besar dan sampai se-strict itu, tinggal gimana kita lihat nih kedepannya bakal gimana. Oh ya, tapi aku mau nanya satu hal terakhir deh, mungkin kalau ada orang yang, eee, sama ya pengalamannya seperti kamu dari beratnya yang cukup besar mau diturunin a ada tips gak untuk mereka yang mau mulai coba?
Itu bahaya sih. Bener, itu bener banget. Bener bener. Amin amin. Ta banget. Betul betul.